Mh-mh, sì, esattamente. Anche perché loro magari, mhmm, parlano, cioè parliamo anche sai della nostra vita a Londra, com'era e cose del genere, quindi io ho la possibilità di intervenire, però è limitato perché poi magari si parla di ehm, dell'università, di qualche problema con esse, e cose del genere insomma.
Mh. Certo, ma questo Mh. Mh. Sì, eh ce e tu ti senti un po' esclusa, no, ma questo lo lo comprendo perfettamente. Guarda
Mh-mh.
io il primo consiglio che posso darti è: quando tu, mhmm, magari senti un po' di nostalgia, quando ti senti un po' sola e sei e sei a casa appunto da sola, perché magari in quel momento lì tuo marito è all'università, il mio consiglio è quello magari di poter chiamare qualcuno a casa che s ehm, a casa intendo anche in Italia. Magari un'amica, anche u u una parente stretta, la mamma, la zia, insomma una persona secondo me, mhmm, cara in quel momento da da ascoltare, da da con cui parlare in quei momenti lì, secondo me può essere molto, molto utile.
Mh-mh. Guarda, effettivamente adesso che mi ci fai pensare, io 1 o 2 volte a settimana con con una delle mie migliori amiche ho un po' questa, mhmm, ehm, diciamo questa tradizione dove pranziamo insieme, però specialmente nell'ultimo periodo tra il lavoro di entrambe, varie, insomma, peripezie, non siamo riuscite benissimo a sentirci come come facevamo prima. Però effettivamente è qualcosa che potrebbe aiutarmi, anche se ti dico la verità, a volte ho un po' paura di di disturbarle, capito, mhmm, uhm, non lo so, mi sento un po' in colpa.
Mh. Eh ho capito, certo. Ma scusa, non ho capito però una cosa, pranzate insieme, ne però nel senso tramite Ah, in videochiamata, okay, <chuckles> perfetto, ho capito. Beh, ecco già un u mhmm, questa cosa qui aiuta molto, ma anche proprio quando, ehm, ti senti anche giù, se n uhm, io penso che, ehm, se è tua amica, non la cioè, chiaro che non la puoi chiamare di notte, però se ti senti tanto giù magari in momenti specifici io penso che sia anche disponibile ad ascoltarti. Mhmm.
In videochiamata. Sì, sì, sì. Certo. Mh-mh. No, ma guarda lei è la prima che mi dice sempre se se dovessi aver bisogno, di di dirglielo, quindi sono sono sicura non sia un problema. E, mhmm, sono più io magari che mi faccio tutti questi problemi, però effettivamente hai ragione, è una cosa che potrebbe davvero aiutarmi tantissimo, quindi quindi, posso posso sicuramente provare a vedere.
Eh, certo. Mh.